Heu, oui, bien sûr, hem, alors le 1er qui me vient en tête, c'est c'est c'est pas ni c'est pas le seul, mais le 1er qui me vient en tête, c'est au niveau de de, mmh, de mes accomplissements dans dans le sport, dans mon sport, heu, je le bodybuilding, les et les compétitions, donc heu, j'ai j'ai j'ai envie de d'atteindre, heu, des des des hauts sommets, faire, heu, faire des faire des grandes choses. C'est une carrière qui est qui est pas forcément grande, étant donné que je fais autre chose à côté, bien évidemment. Je fais je suis en études encore mais je me développe sur le plan pro heu, sur le plan professionnel, autre que sur le plan, heu, sportif, parce qu'actuellement, c'est juste une passion et un et un loisir mais et pour moi, hem, ça me dérangerait pas, heu, de, hem, enfin de switcher de carrière et de et de devenir, hem, de devenir, heu, bodybuilder. C'est quelque chose qui est
OK. D'accord. Mmh mh. Bien sûr, donc tu veux le haut sommet en bodybuilding, c'est c'est-à-dire, par exemple, c'est quoi? Champion de France, heu, faire des des des internationales, heu? D'accord, toi, tu vises, heu, champion du monde?
Champion du monde, oui, c'est c'est être, heu, c'est ça. C'est ça, c'est quoi? C'est être, heu, Mister Olympia, quoi
OK, dans combien de temps? C'est un bel objectif.
et alors, c'est compliqué de justement de définir cette, heu, c'est c'est enfin, de de de mettre un canevas de temps parce qu'en plus c'est un sport parfois à maturité, heu, plutôt tardive. Je peux dire que j'ai encore 15 ans devant moi, étant donné mon âge actuel mais bien sûr, un objectif, tu as envie de le réaliser le plus tôt possible et de mettre tous les efforts, heu, possibles pour le réaliser le le plus tôt possible, donc heu, moi, j'adore j'ai 22 ans actuellement.
La durée. OK. Oui! Bien sûr, tu as quel âge? D'accord, donc c'est une passion qui prend beaucoup de ton temps, c'est ça, même si tu fais des études en parallèle?
Mmh mh. Exactement, exactement, hem et ça, ça ça tombe bien, justement, qu'on parle de virer ici, parce qu'actuellement et encore plus, hem, l'année, heu, l'année passée et cette année mais même cette année aussi, j'avais une vie qui était assez, heu, spéciale dans le sens où je faisais études, heu, boulot, heu, étudiant et heu, salle et il faut savoir que le bodybuilding, c'est réellement un lifestyle, c'est c'est une manière de vivre, c'est pas quelque chose qu'on fait, heu, c'est pas de la musculation pure. Ça suffit pas de d'aller à la salle, heu, le soir après le travail et et de faire de la musculation, c'est vraiment une manière de vivre, c'est
Mmh mh. Oui, si, je pensais alimentation, le mindset, heu, ça doit être, heu, ouais, donc du coup, tu as fait des changements par rapport à ça?
Exactement, exactement, heu, après la salle, i